Hm, also, ich muss sagen, ich ich also, am wichtigsten ist die Geschichte. Und mittlerweile finde ich Spezialeffekte, wenn die zu häufig oder zu ich sage mal, vielleicht nicht gut umgesetzt sind, dann stört mich das schon wieder an den Film. Ich meine, die neuesten Filme, die jetzt heraus kommen, die arbeiten ja alle mit Special Effekten, CGI und, äh, de deswegen mag ich nur also, ich hm, es also, die Story muss gut sein, ähm. Es muss irgendwie mich auch packen, dass ich nicht irgendwie gelangweilt dasitze. Und wie ist das so für dich? Ähm, stört dich Special Effect oder ist egal?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja.